É comum. E eu faço e, assim nossa, eh, elas ficam esperando o ano inteiro, contando nos dedos aham, pra eu fazer. Só que a tradição é servir também com, hã, com, ah, pasta, eh, egg noodle, mas eu não faço. Eu faço com arroz. Arroz, banana frita, banana à milanesa frita, eh b eh eh, batata palha muito gostoso, bem brasileiro. A esse esse prato, na verdade, é bem comum no Brasil. Talvez não no Nordeste, porque daí vocês têm, eh eu sei. É a é a hã, vocês têm o a como é que fala? O o que você falou? Outras comidas que é o o ai, eu ia falar o pirão, não, o
<chuckles> Coitadas. <laughs> Hã. Entendi. Hum, que delícia! É bem brasileira, né? <laughs> Hum. Aham. Outras comidas, eu acho. Mas se é f se é falar de estrogonofe, eu só conheço estrogonofe normal.
Ah, uhum. Então.
Mas será que parece com o bife à parmegiana? Não.
Não. Não. É diferente. Não, não. É diferente. É diferente. Mas, eh, interessante.
Nada parecido. Eu já vi uns bifes com molho madeira. Só não sei se tinha esse creminho por cima.
É o creme, você põe o creme de leite. Você aí o molho, ele fica ele fica l alaran meio alaranjado, o molho. Por casa, ele fica
Hum. Entendi. Talvez eu já tenha até comido,
Eu acho que já. Eu acho que já, porque no Bras
Mas o nome que não que n que não não me vem à cabeça. <laughs> Não, o b é, não sei, é a junção do nome. Talvez lá tenha com outro nome. Depois vou pesquisar pra ver.
É estrogonofe, não? Então. Ah, sim. Não, estro não, porque daí tem o estrogonofe de frango e o estrogonofe de carne, entendeu? É. É isso. Uhum.
Aham. Sim. Que eu amo, por sinal. O de carne, ele é muito bom.
Então, é isso aí. Mas
E o de o de frango também é muito bom.
É, eu também faço de frango também, porque daí se eh, elas gostam dos 2. Cada um come um pouquinho de cada.
Aí o de frango faz mais vezes.
É. De frango faz mais vezes. <laughs> Ah! É. Isso. <laughs> Eu judio delas. É, então. Pois é. Hã, o que que você vai comer agora?
<laughs> Pelo menos as pobrezinhas podem comer. Ah, mas que legal. Me deu muita fome agora, ficar falando de um monte de comida. Ah, eu acho que a gente vai comer uma pizza agora de noite. <gasps> Tave sábado combina muito com pizza, né?
É, eu também vou comer pizza. <chuckles>